जी। जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब भी कोई नई आदत शुरू करना चाहती हूँ या फिर करती हूँ तो शुरुआत में तो अ, मैं कहते हैं कि बड़े उत्साह से शुरू करती हूँ। यानी कि मेरे मन में ये उम्मीद होती है कि अ, इस बार मैं कर पाऊँगी इस बार मैं निभा लूँगी। है ना? लेकिन कहते हैं ना कि जैसे-जैसे क्योंकि हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ अब है वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अ, ये या फिर ये कह सकते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो बीच में आ जाती है। कभी-कभी मुझे थकान महसूस हो जाती है। कभी-कभी अ, मेरा जो मन का बोझ। कभी कोई अचानक से और कोई रुकावट और वो जो वही आदत है धीरे-धीरे छूटने लग जाती है। अ, मैं खुद से मतलब जैसे होते है कि मैं कोशिश जैसे कि मैंने बताया मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर रही हूँ। लेकिन फिर मन में आ जाता है कि कोई नहीं मैं कल से कर लूँगी, है ना? कल से शुरू करुँगी पर कल कभी आती ही नहीं है। कल आते-आते जो हुआ मेरा जो मन है वो उतना मजबूत नहीं रहता।
हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ।
इस बात का ये जो दुःख और होता है कि मैं बार-बार अब वही अ, गलतियाँ कर रही हूँ, वही दौर दोहरा रही हूँ। कभी-कभी लगता है कि शायद मुझमे ही कमी है। शायद मैं लगातार जो मैं सोच पा रही हूँ वो कर ही नहीं पाती हूँ। रुकावट आते ही जो मेरे अंदर की जो हिम्मत है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों से कैसे बाहर निकलूँ। जी, बता
हुँ। हाँ, जी देखिए मैं आपकी समस्या समझ पा रहा हूँ। और आप अ, के शब्दों से उससे रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूँ। अ, परंतु देखिए इसका समाधान देने के लिए ना मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे क्योंकि अ, मैं उसके अ, निष्कर्ष तक तभी पहुँच पाऊँगा जब मैं इस समस्या को गहराई से पहचान पाऊँगा। अ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन-सी आदत है जिसको आप बनाना या अपनाना चाह रही हैं? और अ, ऐसा कौन-सा मुख्य कारण है जिसकी वजह अ, जो रुकावट डाल रही है उसके अंदर?
जी। जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं जो अ, मैं थोड़ी-सी हेल्दी हूँ अ, मेरा थोड़ा-सा अ, जो वजन है ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो वजन है उसको कम करने के लिए मैं जो सुबह की मेरी जो आदत है, जैसे सैर शुरू करना या फिर कोई व्यायाम करना ये सब करना चाहती हूँ। मैं ये बहुत बार कर चुकी हूँ मैं ये नहीं कहती कि मैंने कभी शुरू नहीं किया लेकिन अ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं शुरू तो करती हूँ लेकिन वो हो नहीं पाता, निभ नहीं पाता 2 से 4 दिन मैं जाती हूँ वही उत्साह से जाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि ये मेरे से होता ही नहीं है और मैं बीच में छोड़ देती हूँ। पर कहते हैं कि हाँ, तो अ, कभी-कभी क्या होता है कि मुझे सुबह उठा नहीं जाता, मेरी नींद पूरी नहीं होती, कभी घर के काम ही याद आ जाते हैं, कभी मेरा मन ही तैयार नहीं होता है और फिर मैं खुद से ही कह देती हूँ कि चलो छोड़ो परे आज रहने दो कल से करूँगी मैं और मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है इस बात की होती है कि मैं शुरू तो करती हूँ पर लगातार नहीं कर पाती हूँ। 2-3 अ, दिन कर लेती हूँ, चल लेती हूँ, बाहर भी निकलती हूँ लेकिन फिर बीच में वो म जो मेरी जो आदत है वो छूट जाती है। जी।
हुँ। हुँ, हुँ। जी। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। <clicks tongue> जी, मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ। अ, क्या आप मुझे मुख्य कारण बता सकते हैं रुकावटों का? आलस है या फिर मोबाइल फोन है या फिर और अन्य चीज़ें है?
जी, नहीं मोब अ, मोबाइल तो नहीं है क्योंकि मोबाइल तो मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। मोबाइल मेरी ज़िंदगी में कभी मुझे रुकावट लेकर नहीं आता है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मेरी जो नींद है अ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं वर्क़ फ्रॉम होम करती हूँ और मेरे जो घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अ, जब मैं अ, वर्क़ फ्रॉम होम करती हूँ उस काम को करते-करते मुझे रात को बहुत देर हो जाती है, कभी-कभी 3 से 4 भी बज जाते हैं। अगर मैं 4 बजे सोऊँगी तो मैं मुझे जो मेरी जो अ, रूटीन है यानी कि जो आदत है, जो मैंने शुरू की है वो मुझसे नहीं हो पाती। मुझसे उठा नहीं जाता, जब मैं उठूँगी नहीं तो मैं कोई भी काम नहीं अच्छे से कर पाती। इन सारी चीज़ों में आकर मेरी जो सारी ये जो रुकावट है वो कहीं न कहीं मेरी नींद और मेरा काम बनता है। जी।
ठीक है। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। अ, ठीक है मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ। अ, क्या आप मुझे अपना एक बार दिनचर्या बता सकते हैं कि आप दिन में क्या-क्या करते हैं, किस समय करते हैं? और अब जो अपनी आदत बनाना चाह रहे हैं, अ, वो किस तरह की एक मुख्य आदत है और किस समय पे आप उसको बनाना चाह रहे हैं?
जी हाँ, ब आपने बहुत अच्छी बात पूछी है मैं ज़रूर बताऊँगी। देखिए सबसे पहले मैं अ, क्योंकि मैं अ, रात को लेट सोती हूँ तो मैं मॉर्निंग में मुझे अ, 7:00 से 7:30 बज जाते हैं सोते हुए। उसके बाद मैं उठती हूँ तो मैं अ, सबसे पहले अपने जो मेरा सेटअप है जो मेरा काम का अ, जगह है मैं वहाँ जाती हूँ मैं अपना लैपटॉप ऑन करती हूँ मैं अपना रूट रूटर ऑन करती हूँ ताकि जो मैंने जो रात को काम किया है मैं उसका जो मुझे, जो भी परिणाम है वो देखना होता है। वो पर मैं वो देखती नहीं हूँ मैं सिर्फ़ अपना लैपटॉप ऑन करके चली जाती हूँ। फिर उसके बाद जो मुझे जो मेरी जो दिनचर्या के काम हैं जैसे कि पहले सबसे पहले वॉशरूम यूज़ करना हो गया या फिर नहाना धोना फिर मेरा चाय बनाना अ, या मेरे किचन के काम हैं, किचन के काम करने के बाद उसके बाद मैं अपने जो घर की साफ़-सफ़ाई हो गया नाश्ता बनाना हो गया बहुत सारे काम हो जाते हैं जो मुझे करने होते हैं। उसके बाद 10:30-11:00 बज जाते हैं इस काम को करते हुए, तो मैं फिर से अपनी जो मैंने अपना जो मेरा वर्क फ्रॉम होम करती हूँ मैं जो काम करती हूँ मैं वहाँ पर लौट कर आती हूँ अ, तो वो जो मेरा बाकी का या या फिर पेंडिंग काम होता है या जो मुझे नया टारगेट मिला होता है वो मैं करने की अ, तैयारी कर लेती हूँ। जी।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, ठीक है। और आप अपनी आदत जो है वो किस समय बनाना चाहते हैं? किस और किस तरह की आदत जो है वो इस समय पर आप सोच रहे हैं कि बनाने की?
जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए मैं मैंने जैसे कि बताया कि मैं अपना जो वजन है वो कम करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो सुबह की जो मेरी दिनचर्या है स्टा यानी कि रूटीन है अ, यानी कि मैं थोड़ा-सा जल्दी उठूँ। मैं थोड़ा-सा अपने लिए वक़्त निकालूँ मैं पार्क जाऊँ मैं नेचर के साथ जुड़ूँ मैं अ, प्राकृतिक चीज़ों के साथ जुड़ूँ रेह बाहर की थोड़ी-सी हवा लूँ ताकि क्योंकि मुझे 8 से 10 घंटे अपने काम के लिए बैठना पडता है, मैं सारा दिन बैठी रहती हूँ। अ, खाना खाया बैठ गया, बैठ गया खाना खाया मतलब बस यही रूटीन रह गई है मेरी। तो वहाँ पे मुझे अपने लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं म मिलता। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो थोड़ी-सी जो आदतें हैं कि हाँ मैं अपने लिए भी काम नहीं अपने लिए समय नहीं निकालती हूँ। मैं सिर्फ़ अपना काम करती हूँ और अपने घर की जो जिम्मेदारियाँ पूरी करती हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि या मैं चाहती हूँ कि हाँ चलो अगर सुबह मेरे लिए वक्त नहीं है तो मैं शाम को थोड़ा-सा वक्त निकाल पाऊँ। जी।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। अ, ठीक है, देखिए मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ। अ, कुछ 1-2 प्रश्न और है मेरे। अ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अ, आपको अ, किस तरह की अ, चीज़ें जो है वो अ, ज्यादा पसंद आती हैं? और किस तरह की मतलब की आदतों में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अ, आप अ, सुबह के स समय पर आप जो है अ, वॉक वग़ैरह करना चाहते हैं? या फिर सुब शाम के समय पर आपको लगता है कि आपको वो सब चीजें करनी चाहिए?
हुँ। जी हाँ, देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, मैं अ, मेरी इतनी ऐसी आदत बन जाए कि मैं चाहे थोड़ी देर से ही सुबह भी जाके अपनी जो सैर कर पाऊँ या शाम को भी कर पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरे जो वर्क़ फ्रॉम होम है, मुझे रात भर जागना पड़ जाता है, तो मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से 7 साढ़े 7 बजे उठती हूँ। तो हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि जैसे कि शाम को मुझे थोड़ा-सा वक़्त मिलता है, जैसे कि अ, मैं डिनर के बाद हो गया या डिनर से पहले हो गया, मैं वहाँ पर अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालूँ ताकि मैं अच्छे-से सैर भी कर पाऊँ और जो मेरी जो वज़न की जो अ, दिक्कत है या फिर मेरी जो आदत है, सैर करने के लिए वो छूट चुकी है, वो मैं दोबारा से कर पाऊँ। जी।
हुँ। अ, जी, देखिए मेरा एक आख़िरी प्रश्न है आपसे। अ, कि आप शाम को क्यों अगर आपको लगता है कि आपके पास शाम को समय है थोड़ा-सा, तो आप शाम को क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या मुख्य कारण है जो आपकी शाम की सैर में रुकावट बन रहा है?
हुँ। हुँ। जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि एक्चुअली मैं ब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं काम करते-करते मेरा म मन भी थक जाता है, मेरा शरीर भी थक जाता है और मेरे अंदर जो ताकत है वो नहीं बचती है। क्योंकि सारा दिन आपको घर प घर का भी करना है, आपको अपना जो दूसरा काम है आप वो भी करते हैं, बेशक मेरा बैठने का काम है, लेकिन मुझे थकावट तो महसूस हो ही जाती है, तो ये इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। जी।
हुँ। ठीक है। देखिए, मैं आपकी समस्या को समझ पाया हूँ और आपने काफ़ी अच्छे से उसको रूबरू करने में मेरी मदद की है। और देखिए, ऐसा है ना कि अ, इंसान ना काफ़ी ज़्यादा अ, फँस जाता है इन सब चीज़ों के अंदर। अ, क्योंकि जब अ, ये छोटी-छोटी सी चीज़ें, छोटी-छोटी सी आदतें भी जब वो अपने सुधार नहीं पाता ना, तो इंसान तनाव, दबाव में ल आ जाता है। और देखिए, मैं आपको समझाऊँगा, आपको आश्वासन दूँगा अ, कि चिंता मत कीजिए अ, सब चीज़ें काफ़ी जल्दी ही बेहतर हो जाएँगी और आपका जो वज़न की आपको दिक्कत लग रही है अ, वो भी धीरे ही हो जाएगी स जल्दी-जल्दी सही हो जाएगी। अब देखिए मैं अगर आपको समाधान की तरफ़ जाना चाहूँ ना अ, कि मुझे लगता है ना कि, अ, देखिए काम बहुत ज अ, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वेतन हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो काम तो आप नहीं त्याग सकते परंतु काम को आप एडजस्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपको 1 अ, कॉपी लेनी चाहिए, आपको एक पे पन्ना लेना चाहिए, जिसके ऊपर आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए। और शेड्यूल के अंदर आप अपने जो काम हैं, आप उसको बाँटे कि आप अ, सुब अ, सुबह के समय पे 2 घंटे कर सकते हैं, फिर दोपहर को 2 घंटे कर लीजिए, फिर शाम को 2 घंटे कर लीजिए और फिर रात को 2 घंटे कर लीजिए। और मुझे लगता है ऐसा जो भी आपका काम होगा, वो हद से हद 8 से 10 घंटे के बीच में ख़त्म हो जाना चाहिए। अ, मैं आपको कहूँ कि अ, ठीक है घर की समस्या घर के काम भी है और साथ में सब चीज़ें भी हैं, परन्तु अगर मैं आपको कहूँ कि अ, काफ़ी ऐसी अन्य चीज़ें भी होंगी, जहाँ पर आप अ, थोड़ा-सा टाइम पास करते होंगे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, जैसे कि बाहर जाना हो गया, जैसे कि अ, फ़ोन पर घंटो किसी से बात करना हो गया। या अन्य बहुत चीज़ें होती हैं जो इंसान अ, काफ़ी ज़रूरी नहीं समझता कि वो अ, ये मेरा समय व्यर्थ कर रही हैं, परंतु वो सब व्यर्थ करती है अक्सर। तो देखिए, आप उसे त्याग कर अपने काम पर ध्यान दें और काम जो है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा अ, जल्दी ही ख़त्म होगा तो आप अ, आराम भी कर पाएँगीं। और उससे क्या होगा आराम कर पाएँगे तो आपको ऊर्जा जो है वो ज़्यादा बेहतर महसूस होगी और बेहतर महसूस होगी तो आप शाम को सैर करने जा पाएँगे, ठीक है? अ, दूसरा मैं अगर बताऊँ तो खाने को आप थोड़ा-सा सही कर सकते हैं, खाने में अगर आप दोपहर को जो अ, अगर आप भारी खाना खाते हैं, तो मैं कहूँगा आपको दोपहर को हल्का खाना खाएँ क्योंकि दोपहर को भारी खाना खाने से अ, अक्सर अ, नींद जो है, आलस्य जो है ये सब हमें अ, महसूस हो सकती है, क्योंकि ऊपर से उस समय पर आप काम भी कर रहे होते हैं। उस समय पे मैं आपको कहूँगा एनर्जी वाली कोई चीज़ लें जैसे कि आप दूध से अ, रिलेटेड कोई चीज़ लें, है ना? तो काफ़ी आपको एनर आपकी ऊर्जा जो है ना, वो बनी रहेगी। तो आप शाम को अ, काफ़ी अ, अच्छा फ़ील करोगे और मैं आपको कहूँगा ना गाने सुनते हुए थोड़ा-सा काम करें। अ, क्योंकि वो आपके दिमाग को थोड़ा शांत करते हैं, ठंडा रखते हैं। अ, तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे, मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी ही बेहतर हो जाएँगी।
जी। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। उ, जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, जी। हुँ। हुँ। जी। जी, जी। जी, जी। मुझे आपके सुझाव काफ़ी अच्छे लगे और हाँ, आपने जो भी मुझे सुझाव दिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अमल करूँगी। और मुझे कहीं न कहीं आपके आपकी बातें सुनकर मुझे में मैं बेहतर महसूस कर पा रही हूँ और मैं कोशिश करुँगी कि मैं जो मेरी ज़िंदगी में जो ये रुकावटें आई हैं ये मैं नहीं कर पाऊँ, मैं अच्छे से आपके सुझाव को अमल कर पाऊँ, धन्यवाद।
जी। जी, धन्यवाद।